Oh, ja. Wir haben so was Ähnliches gehabt mit meinem Verlobten, aber wir haben angefangen, das Fleisch einfach einzufrieren. Und dann immer, wenn wir wussten, wir werden's
Ne, das ich meine, ja, sicher, wenn wenn du einkaufst, du hast natürlich immer die Wahl, das einzufrieren, aber dann äh, dann dann musst du ja auch immer wieder 2 Tage warten, bis es aufgetaut ist, wenn du's dann kochen willst. Also, ja, da gehört irgendwie viel viel Planung dazu.
Hm, ja, also, wobei meistens nach 'nem Tag Ja, also, meistens nach 'nem Tag ist es eigentlich aufgefroren. Also, wir holen's dann immer am Vortag raus. Aber wir haben eh wie gesagt, wir haben einen Essensplan und versuchen uns da auch bestmöglich dran zu halten. Ob eben genau so dieses: „Okay, dann bestellt bestellt man 'ne Pizza und isst nicht das, was geplant ist.“ Und das, was geplant ist, verschiebt sich dann und dann muss man wieder umplanen. auch
Mhm, mhm. Ja. Ja. Also, ich gebe mir eigentlich große Mühe. Ich ich bin auch der Mensch, also äh, also, manchmal ist es direkt blöd, was ich mir antue, ja, dass wenn meine Kinder sagen: „Äh, die die Cheerios, die sind alle schon altbacken,“ und die essen sie nicht mehr. Und dann dann esse ich dann die altbackenen Cheerios, bloß damit ich die nicht wegschmeiße. Das ist dann auch eigentlich blöd, dass ich mich dann opfere.
Mhm. Ja, also, ich kann das auch verstehen. Also, meine Eltern haben das auch früher sehr, sehr oft gemacht, bevor ich ausgezogen bin. Und im Nachhinein tat mir das auch 'n bisschen leid, also, dass ich auch reflektiert habe und mir eigentlich dachte: „Okay, vielleicht hätte ich die in dem Moment selber essen sollen oder vielleicht auch gar nicht kaufen sollen. Also, vielleicht sollte man“
<chuckles> Ich glaube, meine Kinder schnallen das gar nicht mit. Die denken vielleicht, ich mag altbackene Sachen. <chuckles>
<laughs> Es kann sein. Ja. Ich habe so 'n
Also, ich für für mich ja, für mich ist es ein eine Waffe gegen diese Lebensmittelverschwendung, dass, äh, ich sehr gut bin in Resteverwerten. Also, dass ich da ganz andere Mahlzeiten noch draus mache aus irgendwas.
Mhm. Ja, ähm, du lebst ja aktuell in Amerika, oder? Habe ich dich da richtig verstanden? Ja, ähm, mein Verlobter kommt auch aus den USA und, äh, der hat mir auch von so 'nem Gericht erzählt, wo man ich habe leider den Namen vergessen, vielleicht weißt du das, äh, wo man auch einfach alles, was man hat, zusammentut und dann so 'ne Art Eintopf kocht.
Ja. Ja, ja. Okay. Ähm, Ne, w ne, also, ich meine, das kannst ja immer weiß nicht. Also, wir wir machen's eher andersrum. Wir wir kochen so 'ne Art Eintopf, äh, und dann, wenn wenn niemand mehr Bock hat auf diesen Eintopf, dann machen wir Enchiladas draus. Das ist so 'n mexikanisches Gericht. Da da machen wir einfach also, dieser Eintopf, der der wird dann runtergekocht, das ist alles keine Suppe mehr. Aber da hast du halt Fleisch und Gemüse. Und das wird dann auf Tortillas gefüllt und eingewickelt und mit Käse drauf und gebacken und, mm, und das ist 'ne ganz andere Mahlzeit, ja? Und dann der langweilige Eintopf auf einmal ganz was anderes draus geworden.
Er meinte, da gibt's so 'n Mhm.

Ich glaube, das andere Problem, warum viele Menschen, das kenne ich zumindest von mir selber, wenn ich alleine bin, dass ich also, dass die Packungen teilweise zu groß sind und dass ich dann immer mir denke: „Okay, verzichte ich jetzt darauf oder kaufe ich diese Packung?“ Obwohl ich eigentlich weiß, dass die ich werde nicht alles davon essen leider. Aber dann bin ich immer s
Ja, das stimmt. Und das Problem ist, dass die dass die größeren Packungen, die sind natürlich günstiger und dann musst du musst du ganz, ganz hart nachdenken: „Okay, ja, aber wenn ich jetzt die 1/2 wegschmeiße, dann dann war der Preisunterschied das dann auch nicht wert.“
Ja.

Genau. Weil Lebensmittel verschwenden finde ich so schade, ich finde das schade, dass Lebensmittel produziert werden und dass man dann im Grunde genommen diesen Respekt dafür davor verliert. Weil beispielsweise ich bin in 'ner Familie groß geworden, wo meine Eltern mir immer beigebracht haben, dass man g alles aufisst, weil meine Eltern aus 'ner Zeit gekommen sind, wo sie eben nicht immer Essen zur Verfügung gehabt haben. Und
Ja. Ja. Äh, g genau, genau, bei mir dasselbe, ja. Ja, also, meine Eltern, die waren richtig hungrig nach dem Krieg, ja? Die haben richtig Hunger gelitten und und das ist dann so tief drin. Und ja, bei uns, da ja, musste auch immer alles aufgegessen werden. Und meine Mutter hat immer ganz genau geplant, äh, ja, schon beim Einkaufen. Unser Kühlschrank war auch ganz klein. Also, das ist das ist vielleicht auch 'n bisschen das Problem hier bei mir, dass unser Kühlschrank ist einfach zu groß. Und da hast du die Übersicht nicht.
Und das ist so schade. Mhm.